Dokumenter untuk film istri masa depan itu, Kak.
Oh, oke. S oke oke. Sebenarnya sih kalau Agung Hapsah sendiri aku udah lama banget, Kak, nggak denger beliau, gitu ya, dan nggak ngikutin beliau. Jadi tau tau tau tau kok, yang yang bisa oke.
Oke. Tapi tahu ya, Kak, ya? Wah. Nah, mungkin Kakak bisa cerita heeh, yang Kakak tahu mengenai Agung Hapsah dan, mmm, dibandingkan dengan, eee, style Kakak deh. Mungkin aku dapat gambaran nanti jadinya. <clears throat>
Oke. Oke, nah, sebenernya, Kak, eee, aku tuh kan udah lama banget tuh, nggak nggak ngikutin Agung Haspsah karena dulu aku kayak ngikutin dia itu karena dia bisa bahasa Inggris aja, ya kan, kalau nggak salah dia pinter bahasa Inggris. Nah, udah, itu aja, Kak. Jadi untuk untuk style video setahu aku ya, cuman mungkin ini ya, Kak, dari sisi, mmm, apa ya, kamera yang dia gunain emang udah bagus. Udah gitu aja yang yang aku tangkep dulu, karena memang aku ngikutin dia itu waktu aku zaman sekolah sama kuliah. Jadi yang yang aku ambil dari dia itu adalah, eee, tadi ya, ngomong bahasa Inggris yang bagus, lebih ke situ sih, Kak, sebenarnya jadi itu kalau ngomongin soal video sinematik jujur kurang tahu, Kak, gitu.
<laughs> Iya, heeh. Oke. Mhm. Oke. Oke. Tapi Kakak ada belajar juga dari Agung Hapsah ya, banyak ada hal yang Kakak pelajarin tadi salah satunya mengenai bahasa juga. Mmm, mungkin ada contoh lain, Kak, mungkin seperti Agung Hapsah atau mirip-mirip deh atau nama lain yang menjadi Kakak panutan Kakak, terutama itu medsosnya ya, Kakak suka banget, ya.
Iya. Iya, betul lebih ke bahasa sih.